อืม จังหวะนั้นยังไม่ได้ถามเลย เพราะว่า อารมณ์เขาเนี่ยมาแบบ มากเลยครับ เต็ม 100 เลย
อือฮึ อืม อือฮึ แล้วทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ ใจเต้นแรงไหม? เหงื่อออก หรือว่ามือสั่น หรือว่า คิดในใจที่มีความรู้สึกไม่โอเคแล้ว มัน มันมีอะไรอยู่ในใจบ้างไหม?
ตอนนั้นเหรอ ครับ ก็ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความงงเสียมากกว่าครับ เพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจ เหมือนกับว่าถ้าเราทราบว่าเราทำอันนี้แล้วเขาถึงมาว่าเรา อันเนี้ยเราก็จะเข้าใจ แล้วเราก็จะแบบสามารถตอบไปได้ว่า อันนู้น อันนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าอันเนี้ยเราก็ ทำงาน หรือว่าไปโรงเรียน ทำ ทำสิ่งตามปกติที่ไป แล้วก็ แล้วมันก็เป็นเหตุที่จะต้องทำอันนู้นอันนี้ ตาม ตามหลักของมันอะนะครับ แล้วเขาก็มาต่อว่าเราแบบเนี้ย ก็คือผมก็ หลัก ๆ ก็คืองง ใช่ อันที่ สอง ก็คือ
ใช่ครับ อือฮึ อือฮึ ใช่แล้ว เข้าใจ ๆ อือฮึ อือฮึ ครับ ไม่เข้าใจ อะฮะ ไม่เข้าใจ เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ถูกไหม? อือฮึ
ใช่ครับ ก็พยายามหาว่า คือ คือเรื่องไหน ตรงไหนเอ่ย อะไรแบบเนี้ยครับ ย คืออยากจะเข้าใจว่าเขาเนี่ย คือ มาว่าเราเพราะว่ารู้ อันใน อะไรยังไง อย่างเงี้ยครับ
ครับ อือฮึ เขาพูดโดยที่เขาไม่บอกเหตุผล เขาต่อว่าเราเลย เขาไม่ได้บอก หรือว่าเขาไม่ได้ถามเลยว่า "ทำไมถึงทำแบบนี้?" แต่เขาต่อว่าเราเลยว่าเราอกตัญญู ใช่ไหมครับ?
พยายามหาคำตอบ อา ใช่ครับ ใช่ อา ใช่ อา ใช่ ถูกต้องเลยครับ
อืม แล้วตอนนั้นจัดการกับสถานการณ์นั้นยังไง?